Ouais j'aimerais te parler de quelque chose, heu, qui qui est là depuis, ouais, depuis tout petit hein depuis que je suis enfant, heu, c'est vrai que j'ai tendance à avoir le le trac quand je parle en public et c'est surtout quand quand il y a beaucoup de monde, quand c'est des gens que je connais pas aussi. Heu, quand je suis aussi pris au dépourvu, tu sais? Heu, quand on d'un coup, je dois me présenter, enfin je dois faire des choses, heu, devant une une masse de personnes où je suis pas forcément préparé. Là je pense que là c'est le pire. Heu, ouais voilà, je voulais j'aurais voulu un petit peu t'en bah ouais je t'en parle et savoir si toi tu aurais éventuellement des conseils, tu vois?
OK. Mmh mh. Ouais. OK. Mouais bien sûr, bien sûr en tout cas, heu, tu as bien fait de venir me voir pour m'en parler, heu, c'est important de pas rester seul face à cette situation et en plus, heu, c'est une situation qui concerne, heu, beaucoup de personnes, heu enfin, ça arrive à tout le monde d'avoir du stress ou du trac, à, mmh plus fort cher certaines personnes évidemment, mais, hem, mais oui, hem, c'est quelque chose de très courant. Est-ce que tu m peux me dire, heu, qu'est-ce que tu ressens, heu, quand ça t'arrive par exemple? Si on si on te demande de t'exprimer et que c'est pas prévu, c'est ce que tu évoquais, heu, comment tu vas te sentir dans ces cas-là?
Ouais. Ouais. Ouais. Bah là, typiquement, heu, je bah je vais te parler d'un d'un exemple récent. Heu, j'ai été invité à un à un mariage, heu, donc jusque-là, tout va bien. Et et en fait, à un moment, pendant le le dîner, le le soir, en fait, bah j'ai été pris au dépourvu, heu, il y avait un micro enfin le le mari avait fait son discours et d'un coup il m'a passé le micro comme ça subitement pour que, heu, je dise quelques mots et c'est vrai que là d'un coup typiquement les symptômes physiques bah je me suis mis à avoir le coeur qui bat, heu, des il c'est il il y a des moments aussi bah là typiquement j'ai commencé à devenir tout rouge alors ça c'est pas tout le temps que ça m'arrive mais du coup j'ai eu le visage qui se met à rougir donc, heu, c'est vrai que c'est c'est assez embarrassant. Heu, surt quand j'étais plus petit ça me faisait beaucoup plus ce, heu, ce symptôme, heu, s s ouais exactement, c'était beaucoup plus fréquent là ça va mieux quand même, mais après c'est surtout ouais palpitations, heu, certaines fois des sueurs, heu, sueurs froides. Hem, mais globalement ouais c'est ça le le ouais les les symptômes physiques. Après en général, ça dépend bien sûr toujours de de ce que je dois dire. Mais une fois que je suis lancé, ça ça diminue, mais c'est surtout ouais au au début, c'est c'est un petit peu, c'est c'est un calvaire quoi je suis là, je suis là je fais: «Ah <gasps> qu'est-ce qui se passe, heu? Comment je vais faire?» Enfin c'est c'est difficile dans ma tête, heu, de m'en sortir.
Mouais. D'accord. Mmh mh. Mmh. De de devenir rouge? Mouais. Mmh mh. Mmh, mmh. Ouais, ouais. Je je vois, je comprends tout à fait. Effectivement, heu heu, surtout quand il y a une notion d'imprévu, je crois, hem, c'est c'est vraiment difficile à gérer parce qu'en fait, heu, ben c'est le principe, on s'y attend pas. Donc, hem enfin, est-ce que, hem, c'est la peur de pas savoir quoi dire? Ou est-ce que c'est juste le fait de pas être préparé? Ou, hem, est-ce que c'est le fait aussi, heu, que ce soit dans un environnement où tu avais pas forcément envie de parler? Est-ce que tu arrives à savoir, hem, qu'est-ce qui déclenche un petit peu, heu, ce stress instantané?
Ouais. Ouais, mouais, je pense que c'est plutôt, hem, alors il y a quand même la peur de pas savoir quoi dire, même si j'arrive toujours à à à improviser, à sortir une blague. Bon, quand c'est le moment, hein, typiquement discours de mariage, j'ai réussi à à virer sur le le ton de l'humour, mais après, heu.
Mmh. Oui, à faire une pirouette et à t'en sortir. Ouais.
Ouais tout à fait, c'est exactement ça. Et après par contre, heu, c'est vrai que c'est souvent, heu, dans des moments où, heu, j'ai pas forcément envie de de d'intervenir puisque justement c'est c'est un public qui p potentiellement, heu, pourrait, heu, me juger, enfin c'est des gens que je connais un peu près. Après par contre typiquement parler alors je j'ai jamais tenu de conférences, heu, scientifiques ou quoi que ce soit devant beaucoup de personnes. Mais après j'ai déjà j'ai déjà parlé, heu, dans, heu, s sur une préparation de de d'une formation, bon c'était en ligne, donc c'était différent. Mais là, si tu veux, heu, les personnes qui étaient, hem, en f en à q en conférence, heu, virtuelle, heu, je ne les connaissais pas, donc, heu, j'avais pas forcément de d'a priori, puis mon sujet était préparé alors que typiquement, quand je connais, heu, les personnes bah là je remonte un petit peu plus dans le passé. Je devais faire, heu, un un exposé, heu, quand j'étais encore à l'école. C'était, heu, dans le supérieur. Bah là je j j j'avais un peu plus de trac parce que je pouvais me dire: «Ah il y a untel ou untel qui pourrait me juger sur ce que j'ai fait, il va se dire "Ah mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas bien", heu» et et là typiquement la notion de de trac, heu, prend plus d'importance.
OK. Mmh mh. Ouais. Moui. Mmh mh. Mouais. Oui, bien sûr, ouais, ouais, je peux comprendre, heu, effectivement, c'est pas forcément facile, heu, et ça peut être très stressant, heu, comme dans ton cas, heu, de s'exprimer devant des personnes, heu heu, visiblement que tu connais, c'est plus difficile que devant des personnes que tu connais pas. Hem, est-ce que tu arrives à identifier pourquoi est-ce que c'est parce que, heu, hem, heu, les personnes inconnues tu vas pas savoir s leurs réactions et tu vas pas savoir ce qu'elles pensent et du coup tu es plus à l'aise?
Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais c'est bah, c'est exactement ça, ouais. C'est c'est le fait que je ne les connais pas, donc je peux pas forcément anticiper, heu, leurs réactions. Alors que quand je les connais, j'ai plus tendance à connaître le bah justement, heu, <chuckles> la personne, tout simplement et anticiper naturellement une une potentielle réaction ou reproche pas qu'elle me dit forcément directement, hein, mais qu'elle pourrait penser dans sa tête, c'est vrai que bon c'est avec le recul je me dis que: «C'est un peu bête de penser comme ça», parce qu'au final, heu, je le saurai jamais, hein, ce que ce qu'elle pense dans sa tête, donc, heu
Oui. Mouais, non, après, heu, c'est pas du tout bête, hein. Heu, c'est c'est humain, tout simplement et de toute façon, le principe avec le stress, c'est qu'on peut pas forcément le contrôler. Donc, heu, il y a pas à se sentir bête pour ça, heu, c'est comme quand on a peur de quelque chose, on sait pas trop forcément pourquoi, heu, hem, mais c'est comme ça et donc, il faut juste apprendre, heu, à le gérer et pas en avoir honte. Heu, pour le coup, tu avais l'air de dire que tu t'en sors toujours, donc c'est pas quelque chose qui te paralyse. Donc ça déjà, c'est hyper positif. Ça veut dire que, bon, ça te stresse, OK. Peut-être que ça se voit un petit peu parce que, heu, tu vas rougir un tout petit peu et après, tu reprends le dessus et ça va mieux. Donc hem, en fait, l l le le point positif, c'est que tu arrives toujours à tes fins, heu, hem, tu tu n'es jamais paralysé par ce stress-là, donc ça, c'est super. Hem, est-ce que tu sais d'où ça peut venir, heu heu, ce stress de s'exprimer en public? Est-ce que tu as déjà eu, heu, une mauvaise expérience ou est-ce que, heu, on t'a forcé à parler, heu, hem, dans une situation où vraiment tu le sentais pas? Heu, est-ce que tu arrives à savoir d'où ça vient?
Ouais. C'est vrai. Ouais. Heu, bah, j'arrive à à peut-être à avoir des pistes, en tout cas, mais, heu, après, heu, je, heu, je suis pas forcément sûr. Je dirais que c'était quand j'étais plus petit. Heu, je faisais, heu, du du cirque, bon et heu et c'est vrai que je je j'a j'avais souvenir que je détestais, heu, faire le en en fait, m'entraîner. Les l'entraînement classique, on va dire, avec les les amis, c'était bien, mais quand on avait des représentations le week-end, alors pas tous les week-ends, mais c'est vrai que du coup, heu, au tout début, tu devais, heu, parler, te présenter, remercier le public et c'est vrai que de ça, en fait, s bah, c'était pas grand chose, hein, tu vois? Mais ça, vraiment, ça me procurait, heu, une sensation de de trac et de et de malaise vraiment indescriptible. J'ai j'ai peu de souvenirs de mon enfance, heu, mais celui-ci, typiquement, il il était assez marquant et et je et je pense que, ouais, ce serait plutôt à ce moment-là que ça a commencé, heu, tout doucement à, heu à, heu, sentir que, ouais, j'ai le trac et je me sens dans l'inconfort, heu, à à devoir parler, tu vois? Devant un public, ouais.
Mmh mh. Mouais. Oui. Mmh mh. Mmh n oui. Mmh mh. Mouais, je vois, je vois, oui. Donc c'est quelque chose, heu, hem, qui vient de ton enfance et qui est assez, heu heu, profond finalement. Enfin, même si tu es pas tu as pas l'air, heu, traumatisé au plus profond de toi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est ant ancré en toi au fu au fil du temps, heu, puisque t tu en as encore un petit peu, heu, des symptômes maintenant. Hem, ce que je pourrais te conseiller, hem, déjà, heu, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais, heu, hem, essayer peut-être, heu, de te dire que, heu, les gens vont pas forcément te juger. Au contraire, heu-heu, la plupart du temps, heu, l'auditoire, heu, qu'on le connaisse ou qu'on le connaît qu'on le connaisse pas, il est plutôt, heu, «acquis» entre guillemets. Enfin, c'est des personnes, heu heu, bienveillantes dans l'ensemble. Évidemment, heu, il y aura peut-être des personnes qui dans leur tête, heu, se disent, heu heu, que ce que tu es en train de raconter, c'est pas forcément très pertinent ou quelque chose comme ça. Mais c'est très rare d'avoir des gens qui sont très virulents et qui, heu heu, qui vont vraiment juger ce que tu es en train de faire. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, même s'ils le font, tu le sauras jamais. Donc, hem, ouais, peut-être prendre un petit peu de distance, heu, sur ce jugement-là et heu, peut-être te dire aussi qu'il y a des gens dans l'auditoire qui se disent: «Ah bah, dis donc, heu, il est courageux de prendre la parole», au contraire, qui sont plutôt positifs et et heu, bienveillants, tu vois?
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais. Bah, ouais, effectivement, c'est c c'est u une bonne vision. C'est vrai que, souvent, le cerveau humain a tendance à se concentrer sur le négatif, heu, se dire, heu, se dire: «Ah il y a eu ça, il y a eu ça», alors qu'effectivement, si je je travaillerais un petit peu mon mon esprit et je me dirais: «OK bah, ce il y a il y a des gens dans le public qui vont avoir des pensées positives pour moi», me dire, bah, effectivement, comme tu l'as dit: «Ah, bah, c'est super sa conférence, il a du courage de le faire, heu, sa présentation était nickel, heu, son discours était très bon, ah il est heu, j'ai bien rigolé, c'était cool». Effectivement, plus le voir sous cet angle-là, que tout simplement se focaliser sur le négatif et effectivement, peut-être qu'à terme bon, faut c'est sûr que ça demande un certain travail, heu, dans un 1er temps. Mais, heu, à terme, effectivement, heu, c'est un petit peu comme, heu, ouais, je sais pas la la gratitude, heu, c'est ça se cultive un peu au fond de soi, bah, là, c'est un peu pareil. Faut faut que je travaille un petit peu, heu, ouais me, me tra mon trac, mes mes mes pensées, heu, on va dire, négatives du du jugement, me dire: «OK, c'est c'est pas autant de personnes qui le font» et à terme, heu, peut-être qu'effectivement ça ç ça diminuera, tu vois? Ouais c'est une super idée, ouais.
Mouais, bien sûr. Mmh mh. Oui, bien sûr. Mouais. Mmh mh. Mouais, bien sûr. Bien sûr, et puis aussi, hem, heu, d'un côté, heu, tu disais que quand c'est une intervention préparée, par exemple, tu arrives à faire des conférences à et à être, heu heu, assez peu stressé finalement alors que c'est beaucoup plus impressionnant, heu heu, de mon point de vue, de faire une conférence plutôt que de parler, heu heu, devant des gens que tu connais, mais ça, c'est ton ressenti personnel, heu, il y a pas de souci. Mais du coup, hem, heu, effectivement, la préparation, ça a l'air d'être quelque chose qui te qui te rassure, donc, heu, peut-être te préparer au mieux possible, heu, comme ça le trac, heu, est peu présent et après bon, bah, pour les interventions imprévues, ça, heu, pour le coup, on peut pas y faire grand-chose, effectivement.
Ouais. Ouais! Bah, ouais, effectivement, hein et quand je suis quand je suis préparé, j'ai plus l'impression de contrôler la chose et la plupart du temps, bah, c'est c'est co c'est quand même rassurant. Mais effectivement, les les interventions imprévues, en fait, heu, elles se t elles se préparent peut-être en amont, mais ouais, c'est plus c'est bon, ça se prépare pas, mais, ouais, c'est plus, mmh, préparer m m mon ma mon état d'esprit à à pas me focaliser sur les les jugements, quoi. Le négatif et me dire, heu, bah: «Non ç ça va ê OK, on me donne le micro maintenant. Bah, je prends la parole, c'est pas grave, il y a des gens qui m'encouragent, qui savent que c'est pas évident. Ils savent que je vais peut-être sortir une blague» donc ouais, non, vraiment être plutôt positif. Ouais, ouais.
Mmh, bien sûr. Mmh mh. Mouais, exactement. Mouais. Voilà, exactement, ça peut t'aider en tout cas.
Bah, ouais, merci beaucoup et ça m'a fait extrêmement plaisir de t'en parler. Ça m'a permis de clarifier, heu, certaines choses, heu, c'était des supers conseils. Merci beaucoup.
Avec plaisir.